أنا عندي مشكلة عايشاها اليومين دُول الحقيقة وعارف م يعني مُخّي فعلًا مش قادر يوصل لحل فيها، ويا ريت تساعدني فعلًا وتنصحني ممكن أوصل لحل إزاي. المفروض إن أنا عندي group بنات أصحابي يعني من أيام ثانوي والحمد لله الSocial Media بقى والحياة اللي أنت عارفها دي خلِّتنا الحمد لله متواصلين لحد دلوقتي، آآ لقينا بعض صُدفة بقى على الFacebook ور وبعد كده اتجمّعنا، يعني عملنا group مع بعض ورجعنا لبعض، بس رجعنا بعد ما أنا دخلت الجامعة آآ واتخرَّجت واشتغلت، واحدة فيهم آآ بقت لسّه آآ يعني آآ خدت الجامعة وقعدت في البيت، واحدة تانية آآ خدِت معهد وبتشتغل شُغلانة ضعيفة يعني، واحدة تالتة يعني كل واحد ك بقت اختلفت ظروفه بشكل آآ صادم كده، يعني أنت تحس إن إحنا ما فيش خيط واحد بيجمعنا غير إنّنا عندنا ذكريات قديمة مع بعض. فحتّى لمّا باقعد معاهم مش باحس إن أنا آآ م مُتآلفة معاهم، بس بج نَفْس الوقت خايفة أخرج منهم أو أدّيهم الانطباع ده، فيحسّوا إن أنا اتكبّرت عليهم، لإن يعني بدون يعني آآ إحراج من إن أنا أقول إن أنا يمكن أفضل واحدة فيهم ماديًا و ويعني في المركز أو المَنصِب اللي أنا شغّالة فيه.
اتفضّلي معاكِ. إمم، إمم. إمم. إمم، جميل. إمم. إمم، إمم.
فدايمًا باحس إن أنا مش مُنتمية أوي ليهم، رغم إن هم لُذاذ والله وح وكل حاجة، بس مش ما فيش لغة بيننا.
مفهوم، مفهوم، مفهوم. طيب أنا أحب بس أبشَّرِك في الأول ده طبيعي جدًا وده عادي جدًا، لكل مرحلة بيبقى ليها آآ أدواتها ويبقى ليها ناسها، أكيد، أكيد مش كل الأصحاب اللي إحنا عرفناهم في إعدادي وثانوي بيبقى هم، هم أصحابنا في الكُلّية، بيبقى هم، هم أصحابنا في الشُغل، أكيد بيبقى لكل حد طريقه ولكل واحد حياته مش شرط أبدًا إن إن إن إن أصدقائنا يفضلوا واحد، بس خلّيني بس هاسألِك كام سؤال عشان تطلع النصيحة صح.
معاك. اتفضّل.
في الأول كده، في الأول كده، أنتِ تقريبًا كانت مُدّة ارتباطِك بيهم قد إيه؟ أو فضلتوا قد إيه أصحاب مع الgroup ده؟
آآ في البداية خالص أيام الثانوي لحد ما اتخرَّجنا ويعني قعدنا أولى أولى جامعة كده في تواصل شوية وكده، آآ بس بعد كده خلاص اختفينا من حياة بعض لحد ما ظَهَر الFacebook في الحياة، فكل واحد دوّر على التاني بقى وفي تليفونات ظهرت بقى وحاجات كده، فابتدينا نقول لأ، إحنا نتجمّع بقى في في مرّة ون ون ونشوف كده أخبار كل واحد فينا، ومش عارفة إيه واتجمّعنا ومن ساعتها إحنا عملنا group وبقينا نتجمّع مع بعض من حين لآخَر يعني.
طيب، ده عظيم جدًا، يعني برضه الاتصال موجود ما اتقطعش خالص. طَب خلّيني أسألِك سؤال تاني، آآ، إيه مدى تأثيرهم إذا كان موجود أو لأ؟ يعني مثلًا فيه ناس بتبقى آآ مرتبطة أوي بأصحابها، فيه ناس اللي هو لأ أنا م محتاج من وقت للتاني أرُوح أشوف ص حد من اصحابي، محتاج أشوف أخرج أشم هوا، م باحس بالونس يعني مع اصحابي، فيه ناس تانية لأ، خالص جدًا بيكفيني مكالمة تليفون، بيكفيني زيارة واحدة أسبوعية. أنتِ أنهي فيهم؟ مرتبطة بيهم أوي والَّا النوع التاني؟
معاك. هم في البداية أول ما اتعرّ ما يعني ما ات اتجمعنا فعلًا كانت الضحك بقى والذكريات وفاكرة ومش فاكرة وكنا، كانت قعدة لذيذة جدًا، كنا نتقابل مثلًا إن إحنا نفطر مع بعض ونقعد في النادي يعني آآ، فترة أنت مش متخيّل الوقت بيضيع من غير ما نحس، ده في البداية، بس بعد ما خلاص الدنيا بقى هديت بقى وكُلّ واحد قال الكلمتين بتوع ذكرياته وحياته بقِت إيه وهو بقى إيه، ويعني كُلّ واحد خلاص عرف أفكار بعض وعرف أخبا عرفنا أخبار بعض يعني، ابتدت القعدة تبقى شوية آآ، عارف اللي هو اتنين يتكلموا على جنب، واتنين تانيين يتكلموا على جنب، ب نادرًا ما تلاقي آآ، يعني الأول ما كانش ينفع أصلًا إن أنت تقعد ما تحسّش إن أنت فيه حد ساكت أصلًا، يعني ما فيش جابة كده بتحصل، لكن دلوقتي بقى فيه جابة بتحصل، كلنا ساكتين فجأة مثلًا، كُلّنا آآ، بنحاول ندوّر على كلام مش عارفين.
إمم، إمم. آه، ده مربط الفرس. ده عنصر جديد خالص، خالص دَخَل عليكم في القعدة ألا وهو المَلَل أو الside talks، الأحاديث الجانبية. طبعًا ده ما كانش موجود قبل كده وكان بتتكلِّموا كُلّكم في موضوع واحد أو بتنغمزوا كُلّكم في حاجة واحدة أو في ذِكرى واحدة وكُلّه بي بيشارك فيها. دلوقتي أصبح الموضوع فيه سِنّة مَلَل أو بقى مَلول شوية واختفت ال ال الشَغَف أو الرَّونَق بتاع ال بتاع القعدات الأولانية، الكلام ده مضبوط؟
إمم. آه، ده إلى جانب إن أنا زي ما بتقول كده هم بيحبّوا أوي آآ عفوًا يعني اللت كده وإن هم يتكلِّموا ل آآ مين جاب ومين ما جابش، ده مش كلامي، ده مش طريقي. يعني حتّى لمّا بنفتح موضوع آآ يعني للجج للجميع عشان نتكلِّم فيه، آآ مش هو ده أسلوبي في الحياة ومش ومش وما بقاش عندي الوقت كمان أنا يمكن فرَّغت لهم نَفْسي مخصوص اليوم دوّة اللي إحنا بنتقابل فيه بس ما بقاش ينفع ل ب بقيت أتكسِف كمان إن هم ياخدوا جنب أو بيزعلوا لإن حصل إن أنا اعتذرت لهم مرتين، 3 ورا بعض عن إن أنا آجي، فخدوها بحساسية شديدة جدًا على إن يعني أنتِ بقى كِبرتِ علينا و وعشان أنتِ ساكنة في الحتّة الفُلانية وبقيتِ الفلُانة الفلُانية، فأنتِ شايفانا قليّلين. <tsk> ابتدى يبقى في كده حالة كده من ال آآ ال سوء الفَهم أو يعني سوء النِيّة بقى ما أعرفش والّا إيه ما أعرفش، بس اللي مم إن هم ما بقوش باصّين لي على إن أنا آآ م ما فيش حاجة جوّايا أنا ما أقصدش حاجة وِحشة يعني كانوا آآ ادّوني بس النوايا السيّئة.
لا، لا، لا، لا، هو مش سوء نِيّة. طيب، أنا يعني أنا متفهّم جدًا، جدًا، وتاني باقول لِك ده شيء طبيعي وبيحصل، ويعني أنا عايز أقول لِك إن أنا متأثّر بكلامِك لإني فاهمُه كويس أوي و وحاسُّه كويس أوي، آآ، بتتفهِم للأسف الشديد إن هي بتتفهِم على إنها تناكة أو إن أنا باخد جنب أو إن أنا آآ، لأ طبعًا خالص، هو عايز أقول لِك إن هو مستوى النُضج بيختلف من حد للتاني، بمعنى هل أنا تفكيري زي تفكير كُلّ آآ، قصدي زمايلي أو أصدقائي؟ أكيد لأ، فيه ناس بتنتقل على طول من مرحلة ثانوي لمرحلة الجامعة، فيه ناس تانية بتفضَل شوية في تفكير ثانوي، وكذلك برضُه بعد الجامعة فيه ناس بتفضَل لسه في تفكير الجامعة، وبتشغل نفْسها مين إيه ومين عَمَل إيه، أنتِ لأن أنتِ مستوى النُضج بتاعِك كان أعلى منهم، حياتِك اتطوّرت بشكل أسرع وبشكل أحسن.
معاك.
فهم للأسف خدوا انطباع، وهو مش عايز أقول سوء نية، هو سوء فَهم، وبيحصل على فكرة، يعني مش مش مش حاجة مش حاجة نادرة أو حاجة، بل بالعكس ده بيحصل على طول، بس خلّيني أسألِك آخر سؤال. هل ده مأثّر عليكِ؟ والَّا الصداقات الجديدة، والعلاقات الجديدة، اللي أنتِ عملتيها تغنيكِ جدًا عن ال عن الصداقات القديمة دي؟
هو بُص، آمم ل هم أ يعني لو نَفْسيًا جوّايا هم م وجودهم فَرَق معايا في الأول بس وكنت سعيدة بيهم، بس عارف لمّا تلاقي حد خلاص بقى يعني آآ ابتدينا آآ يعني نَفْسيًا أنا كنت عايزة العلاقة بقى تبقى على الFacebook، على الMessenger ألو، شكرًا، كل سَنة وأنتِ طيّبة، مبروك الكلام ده، ما كنتش عايزاها تبقى تقرَّب أوي، ده نفسيًا. بس آآ هم تَوَدَّدوا ليّا جامد في الأول و وكده، فأنا ما أقدرش أكسِف الناس، ما أقدرش أدّيهم كمان هم باقول لك طيّبين ولُذاذ يعني أنا مش مُعترضة عليهم كأشخاص، بس إحنا مش شَبه بعض مش أكتر، بس اب التَوَدُّد ده آمم ما حبِّتش آآ أكسِفهم فيه. يعني أنا دخلت فعلًا معاهم و وبقيت فعلًا ب زي ما باقول لك كنت بافضّي نَفْسي اليوم بتاعهم ده مهما كانت انشغالاتي كنت باوافق إن أنا آجي قدر الإمكان إلّا المرتين، 3 اللي أنا اعتذرت فيهم، لكن في كل الأحوال أنا كنت باحاول أبقى معاهم. المسألة ما بين كده وكده إن أنا مكسوف امم، معاك.
طيب خلاص. طيب خلاص هو مش مطلوب منِّك على كده خالص. مش مطلوب منِّك أكتر من كده خالص، أنتِ مش هتفضلي تتحاملي على نَفْسِك، أنتِ لو عايزة نصيحتي بقى، مش هينفع تفضلي تتحاملي على نَفْسِك وتحاولي تيجي على نَفْسِك أو تعرفي إن أنتِ تبقي مُجبرة أو يبقى جوّاكِ إحساس بِدافع إن أنتِ مش مش عايزة تكسفيهم وإن جبر الخواطر على الله، لأ خالص، اعتزلي ما يؤذيك واعتزل ما يؤذيك، كُلّنا كُلّنا بنحتاج آمم <tsk> يعني آآ أ اعمل اللي يرضيك، م مش مش هافضل آجي على نَفْسي ومش هافضَل آآ أ أحاول أو أعافر في علاقة صداقات خلاص هي انطوت زي ما قُلت لِك في الأول، هي بتبقى مراحل والناس كُلّها مراحل في حياة بعض. أصحابي في ثانوي هم بتوع ثانوي، أصحاب الكُلِّية هم بتوع الكُلّية. آه، أحيانًا بتحصل إن أصحاب إيه، بتوع المرحلة دي بينتقلوا معايا للمرحلة الجاية، أحيانًا بَل نادرًا بيحصل إن زمايلي في الكُلّية يبقوا هم زمايلي في الشُغل، بس مش دي القاعدة، ده الاستثناء. أنا ما كلامي أنا بقى أو الحل اللي أنا باقترحه عليكِ، خلاص صفحة واطويها، ابدأي مع الناس الجديدة، خلّيكِ مع الناس اللي أنتِ مستريحة لهم، مستريّحة لصحبتهم، آآ الناس اللي شبهِك في نفْس الطبقة الاجتماعية في نفْس الcommunity وبرضه ما تقطعيش صلتِك بيهم، برضه خلّي الوِد موجود، في رمضان تتّصلوا، في المناسبات، في الأعياد تتّصلوا. أوكي لو عندِك وقت فاضي ماشي، ما تجيش على نَفْسِك، ما تحاوليش تفضِّي وقت مخصوص وإن شاء الله خير.
فاهماك. اهم. تمام. يعني حتّى لو فهموني غلط أو يعني آآ آآ حسس حسّوا إن أنا باتكبَّر عليهم مثلًا؟
لا، لا، لا، لا، لا من غير ما تحسِّسيهم بتكبُّر ولا حاجة، أنا والله وقت ما بافضى باجي لكم وأنتم أصحابي وأنتم حبايبي وأنتِ بتقولي أنتِ هت حافظة الوِد، يعني أنتِ بالفعل مش مش قاطعة العلاقات. فلأ مش مش هيحصل كده وما تحسِّسيهمش بتكبُّر، اللي عايز يسوء فهمه ده بقى يسوء فهمه هو، لكن يعني أنتِ ت تخلّيكِ مع الناس اللي أنتِ مستريّحة معاهم من غير ما تقطعي العلاقات القديمة، ده الحل اللي أنا باقترحه عليكِ.
آه، آه. عندك حق فعلًا، ما فيش حَل غير كده فعلًا. وأنا مبسوطة جدًا إنّك ساعدتني فعلًا إن أنا أريّح ضميري كده زي ما بيقولوا آآ لمّا أعمل خطوة زي دي وأشكرك بجد ساعدتني جدًا.
على إيه؟ العفو، ده شَرَف ليّا.